Esnemesi için elastan koyuyorlar içine aslında. Iıı, viskozlar daha, böyle, eee, bir ağacın, eee, liflerinden yapılıyordu. Şu an tam hatırlayamıyorum. Modal da deniyor, viskoz da deniyor. Onlar böyle çok yumuşak bir dokunuşu, yumuşak bir tuşesi var onların. <chuckles> Evet, evet, çok hoş gerçekten. Eee, biraz daha ağır oluyorlar, böyle, pamuklu ve yünlü kıyafetlere göre. Eee, o ama onlar benim çok hoşuma gitmeye başladı. İşte, özellikle tişörtlerimde falan, eee, eğer denk gelirsem onları almaya özen gösteriyorum.
Anladım. Imm, ilginç. Hı hı. Ne güzel. Hı hı. Anlıyorum. Güzel, e, tercihin olması harika zaten. Yani, şey, kendini rahat ettiğin tenine değdiğinde seni mutlu eden, eee, bir kumaş olması güzel, tabii. Çocukluğuna dönecek olursak, hangi yaşta kıyafetlerini seçmeye başladın?
Hı hı. <chuckles> O! Zor bir soru. Yaklaşık olarak muhtemelen ilkokul ya ilkokul yıllarındadır herhâlde. Öyle tahmin
Hatırlıyor musun? Yani Evet. "Ben onu giymem, işte, bu rengi sevmiyorum ya da, işte, bu pantolonda rahat değilim." ımm, dediğin oluyor muydu? İşte, annene, babana, işte, büyüklerine karşı itiraz ettin ya da, işte, onlar ne alırsa giyiyor muydun? <chuckles>
<chuckles> Hı hı. Hı hı. Ya, bu tarz şeylerde genelde biz birlikte alıyorduk, hatırlıyorum ben. Hani, eee, annemle beraber alıyorduk ve annem bana, eee, hani, benim tercihime saygı gösteriyordu genelde. E, o yüzden ben kendim seçiyordum çoğunlukla. Tabii, hani, e, birazcık aklımın ermeye başladığı zamanlarda bu iyice, böyle, çok küçüklük, hani, 3-5 yaşlarında değil de daha, böyle, ilkokul yıllarında, eee, kendim seçmeye başladığımı hatırlıyorum. Eee, o zaman daha çok, tabii, hani, etraftan etkilendiğim ölçüde veya daha, hani, ııı, çocuklara yakışır kıyafetler seçiyordum. Ne bileyim, hani, baskılı, ııı, üstler, baskılı tişörtler. Hani, orada böyle bir
Evet. Hı hı. Hı hı. Süper. Hıı. Tabii. Olabilir. Süper kahramanlar <chuckles>
Ha, gibi, süper kahramanlar gibi. İşte, yani, o zamanki durumda bir tarz oluşturuyor muydum kendime diye sorarsan, ona tam bir tarz diyemem herhâlde. <chuckles>
Neden olmasın, o arkadaşlarında gördüğün ya da, işte, çevrende beğendiğin dediğin gibi, işte, resi tişörtlerdeki resimlerde bir tarz, ııı, oluşturulabilir diye düşünüyorum. Peki, ergenlik döneminde, işte, arkadaşların öyle giyindiği için mutlaka oluyordur. İşte, ben de bundan istiyorum. "Ben şu monttan istiyorum." ya da ya kış geldiğinde "Şu marka," aaa, işte, "kabandan, monttan istiyorum." dediğin oldu mu ai ebeveynlerine karşı?
Ha, doğru. Hı hı. Hı hı. <chuckles>